Hello, xin chào bạn! Ờ, rất vui được nói chuyện với bạn. <chuckles> Yeah, hôm nay của bạn thế nào? Ừm. <chuckles> Ừm. Ừm, ừm, OK. <laughs> Ờ.
A lô, a lô, OK, chào bạn nha. OK, mình, à ừm, mình cũng rất là vui khi được, ờ, lại nói chuyện với bạn nữa nha. Trời ơi, vui quá đi. Ờ, hôm <chuckles> ờ, hôm nay của mình là ngày đầu tuần nó cũng khá là suôn sẻ nè. Cũng có, ơ, ừm, công việc nó đều thuần thuận lợi hết, ờ, cho nên mình cũng ờ, một ngày cũng khá là thoải mái, còn bạn thì sao?
Ồ, yeah, ừm, ừm, đúng. Ồ, thế hả? Ừm, ừm. Ừm. Ồ, mình thì thì, kiểu, ờ, hôm nay cũng là đầu tuần nè, xong rồi, kiểu, ơ, chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới là cũng hơi bận một xíu á. Nhưng mà xíu nữa nói chuyện xong với bạn chắc là mình sẽ, kiểu, ờ, đi, ơ, nấu ăn hả, cho, gọi là, giải tỏa, giải tỏa tinh thần. <laughs> Mình rất là hay thích giải tỏa tinh thần bằng việc nấu ăn nha, nấu ăn và dọn nhà. <laughs> Ờ. Ừm. Ừm.
À há. Ờ. Nấu ăn, à. Ờ, đúng, đúng nha. Đúng, đúng, đúng. Ờ, đồng ý, đồng ý. Nhưng mà bạn có cái món ăn có cái món ăn gì đó mà ý nghĩa đặc biệt gì với bạn hông? Mà tại sao bạn muốn lại bạn lại muốn học nó hông?
Ừm. Ừm, ừm, ừm. Ừm, ừm.